Benar benar, aduh setuju banget itu. Mhm.
Lebih lebih leb lebih bijak ya, du dulunya mungkin segala sesuatunya harus perfect, apa, segala sesuatunya harus, eee, harus sempurna, se eee, sesuai dengan yang kita mau. Oh, ternyata sekarang segala cukup, heeh, kita melakukan sesuatu, heeh, belajar bukan untuk uang, gitu. <chuckles> Mhm.
Benar benar benar. Iya iya, sempurna, ya. <chuckles> Iya iya, benar, benar benar. Tidak seperti itu, iya iya, benar benar, ya. Apalagi kalau misalnya ya kita baru mmm, saat kita baru lulus kuliah tuh kan, kita baru memasuki dunia kerja, gitu kan, pasti kayak bener-bener menggebu-gebu, gitu kan, wah, ingin kerja de nih, gitu kan, cari uang aja dulu nih, gitu kan, duit yang banyak, gitu kan. Jadi kita kadang-kadang men ngesampingkan kayak, eee, perhatian dari orang tua, gitu kan, perhatian dari saudara, gitu. Mmm, benar benar benar.
Ya, gimana? Oh, ya, betul betul. Betul betul, nah. Mhm mhm mhm mhm. Kesehatan, mmm, betul. Mhm mhm. Betul betul betul betul. <chuckles> Sama aja mungkin ya, kalau kita bicara misalnya tentang, apa namanya, eee eee, kehilangan, ya kan? Kan kita juga bisa bilang kehilangan kesehatan gitu kan. Sakit itu adalah hilangnya hilangnya kesehatan atau apa gitu kan, ya. Nah eee, apa namanya, nah, mmm, eee, ibu saya ibu saya kan, eee, sakit karena itu kan ya, jadi kanker, jadi jadinya sekarang saya malah lihat itu, meskipun sedih ya kita
<chuckles> Iya? Iya iya? Heeh, betul, iya iya, heeh heeh. Iya iya, benar benar. Heeh.